Nachricht, dass du gar nicht in dieser Zeit gar nicht drauf reagierst, sondern weißt, in ‘ner 0,5 Stunde wirst du dich darum kümmern, aber jetzt grade nicht, weil die Pause einfach zur Regeneration wichtig ist.
Ja klar, äh, äh, das verstehe ich auch, ne, und ich mache auch immer, ähm, ‘ne Pause und gehe gehe dann meistens ins Fitnesscenter oder schwimmen, ne, aber das Problem ist halt bei mir, dass, ähm, wenn ich mal was anfange, ähm, dass ich das nicht einfach jetzt sage: „Okay, ich schmeiße das jetzt zur zur Seite und mache jetzt erst mal Pause.“ Wenn ich da mal dran bin, ähm, dann arbeite ich meistens erst weiter und dann ist die Pause die wird irgendwann gemacht, aber dann, ähm
Mhm. Mhm. Mhm.
viel später. Und, ähm, wenn‘s mal echt, ähm, total stressig ist, dann lasse ich die Pause auch mal, ähm, weg. Aber es ist ‘n bisschen schwierig für mich, das so zu regeln, dass ich jetzt sage: „Äh, okay, ich mache jetzt jede jeden Tag um 10:00 Pause.“ Aber das liegt, glaube ich, auch ‘n bisschen an mir, weil ich mir auch so die Flexibilität gebe, zum Beispiel morgens nicht den Wecker zu stellen, ne? Das heißt auch nicht so, dass ich jetzt sage: „Ich fange um 8:00 an und mache um 10:00 Pause.“ Ich fange, also, dann, ähm ich wache irgendwie auf, wann ich aufwache und, ähm, äh, mache dann, ähm ja, mache mich fertig, ‘n bisschen Frühstück und dann gehe ich halt an Computer. Und je nachdem, welche E-Mails dann reinkommen, ähm, dann hä hä hängt das auch dann damit dran, äh damit zusammen, wann und wie lange ich die Pause mache, ne?
Mhm. Mhm, okay. Ähm, jetzt habe ich mal ‘ne Frage. Ähm, aber wie wie sehr, äh, wirkt sich das denn negativ auf dich aus? Also, dass du nicht diese Pausen machst, dass du ständig dann eher mehr durchziehst und so merkst so, dass das sich negativ bei dir auswirkt?
Klar. Ja, also, das, äh, äh, wirkt sich negativ aus. Also, wenn ich jetzt mal 2 Tage zum Beispiel nicht ins Fitnesscenter gehe, äh, dann fühle ich mich, als ob ich überhaupt keine Energie mehr habe. Also, da merke ich auch richtig, dass ich das auch brauche, ne?
Mhm, mhm. Also, da siehst du ja schon, dass dein Körper dir halt Signale gibt und, ähm, ich verstehe, dass du
Genau.
Sachen gerne durchziehen möchtest und dass sie dich und dass du dich da voll, ähm, reinbegibst, aber ich finde, das ist auch wichtig, ähm, dass du auf deinen Körper hörst, weil der ist halt auch wichtig und der möchte auch Aufmerksamkeit von dir haben.

Mhm.
Aber
Okay.
ja.
Ähm, also, dass du, wenn du sagst, du bist Mensch, äh Ähm, ja, d versuchen das auch mit, äh also, nicht allzu streng. Ich meine es jetzt nicht mit übertreiben, sondern wirklich, ähm, da mal zu gucken, ähm, dass du wirklich ja, wies was ich grad schon gesagt habe, 'n Anfangs und Endpunkt hast und dass du wirklich guckst: „Okay, ähm, hier mache ich einfach 'ne Pause, da gehe ich jetzt ins Fitnessstudio, weil ich merke, mir tut das einfach gut.” Und, ähm, dass du da und dass du vielleicht dann außerhalb der Arbeit wenn du sagst, du bist total diszipliniert, dass du da vielleicht mehr Lockerung reinbringst, wenn du verstehst, was ich meine bisschen n' bisschen verlagert. Ja, t weil ich nicht ich möchte 'n Mhm?
Klar. Also, praktisch umtauschen. Mehr Disziplin. Mhm. Ja, bis wann? Ne, das macht auch total Sinn, ne?
Ja, also, ich wo ich möchte jetzt auch nicht, ähm, dass das halt ausufert mis mit der Disziplin, m also, mis mit der Diszipliniertheit, sondern eher, dass man guckt: „Okay, wo kann ich, m äh, w äh, wo kann ich 'n bisschen schieben?“ Dass du nicht das Gefühl hast: „Oh, ich muss jetzt nur diszipliniert sein“, weil um Gottes willen, da dann platzt du irgendwann.
Ja, genau. Ne, es ist doch total verständlich, ja, und es hat sich halt bisschen ausgeufert und, ähm, du hast mir jetzt wirklich guten Rat gegeben, ähm, dass ich mich da wieder mal, äh, äh, ähm, mehr mehr 'n Plan machen muss und m mal wieder die End und Anfangszeiten, ähm, äh, pl bisschen, äh, planen muss oder sagen, kann: „Okay, vielleicht noch 'ne 1/2 Stunde mehr, aber dann ist auch Schluss”, ne, weil das ist in letzter Zeit echt ausgeufert. Also, vielen Dank für die tollen Tipps.
Äh, wenn da Mhm. Ja. Ja. Ne, dann nur Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Tschüss.
Okay. Tschüss, Dankeschön.

Okay. <clears throat> Also, ich finde, aus der Sicht ist das also, aus meiner Sicht ist es leicht zu regeln. Ähm, ich finde das jetzt ähm, also, ich glaube schon, dass du das umsetz en kannst. Also, ähm, wo arbeitest du denn he hast du dann ein ein Büro bei dir im Haus oder ist das im Wohnzimmer, oder
Ne, ne, im Wo da darfst du da würde ich ja verrückt werden, im Wohnzimmer zu arbeiten, ne, ich brauche schon 'n anständigen Sch ja, ich brauche schon ande anständigen Schreibtisch und, äh, äh, bequemen Stuhl, weil ich ja den ganzen Tag da drin si si sitze. Ähm, äh, ich habe so 'ne Eigentumswohnung, und da ist oben so ein Loft. Also, ist ganz offen
<laughs> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
und, äh, da habe ich mir halt das Büro reingerichtet. Also, äh, einen Seite ist das schön, auf der anderen Seite halt, wenn ich mal, ähm, nicht ganz allein zu Hause bin, ist natürlich auch so 'n bisschen Geräuschkulisse und man muss sich da absprechen, weil, äh, manchmal ist es halt schwer verständlich, dass ich mich konzentrieren muss da oben, ne?
Mhm. Mhm, mhm, ja verstehe. Aber das Gute ist ja schon mal, dass du getrennte Räumlichkeiten hast, also, dass du das nicht im Wohnzimmer oder so machst. Ähm, ich würde einfach ich würde einfach, ähm, wie man das auf a Arbeit, also, auf 'ner regulären Arbeitsstelle auch hat, würde ich mir einfach feste Pausen ein einsetzen, also, dass du dir 'ne Frühstückspause und 'ne Mittagspause machst und dass du, wenn dann irgendein Geräusch kommt, sprich
Ne, auf gar keinen Fall.